Ma assolutament assolutamente. Guarda, a settembre son partita per la prima volta all'estero per studiare in Irlanda, ed era la prima volta che mi allontanavo da casa per così tanto tempo e bi mi sono chiesta: "Immagina se questa cosa mi fosse successa non so anni e anni fa," cio, io non potevo sentire mia mamma tutti i giorni come capito, per ogni minima cavolata. <chuckles>
Mh-mh. Okay, sì. Mh-mh. Sì. Sì, magari quando non c'era ne neanche il telefono dovevi comunicare tramite lettere, ma magari una cosa che adesso puoi comunicare nell'immediato, sai: "Mamma, ehm, non lo so, mi è caduto il caffè. Posso" Sai che è una stupidaggine e magari lo glie glielo avresti potuto dire in 1 lettera che a lei sarebbe arrivata magari dopo settimane.
Eh. Esatto, esatto. Mh-mh. Eh, Capito? Sì, sì. <chuckles> Certo. Sì. Eh capito, ma vero. E quindi magari <chuckles> le persone in quel periodo sviluppavano anche una certa indipendenza. Io a ogni minimo problema dovevo chiamare mia mamma. "Mamma." "Cos'è q cosa preparo per cena?" Proprio, le stupidaggini, capito. <chuckles> E quindi sì, sì.
Sì. <giggles> Esatto esatto. "Mamma ho la febbre, aiutami." sì. Esatto. Ehm, ma, mhmm, anche ehm, un'altra cosa, no, ehm prima i genitori erano più preoccupati secondo te, perché adesso mia mamma è sempre stata un po' ansiologica, sai. Ehm, crescendo adesso io la capisco, però bene o male adesso tu puoi dire: "Mamma sto qui, mamma sto lì." Prima come face quando uscivano, come facevano? Cioè, i genitori stavano sempre con l'ansia, capito?
Mh-mh. Mh. Sì. Mh-mh. Sì. Eh. È vero, è vero. I genitori stavano sempre con l'ansia effettivamente, perché comunque chiaramente non avevi dei dettagli in merito, poi se succedeva qualcosa adesso c'è anche questa bellissima cosa, no, del poter condividere la tua posizione in tempo reale. Io a volte lo faccio con le mie amiche, se facciamo un po' più tardi del solito giusto per stare tranquille quin
Sì. Esatto. La condi della tua posizione che è una cosa fantastica, sì. Sì, sì, sì, sì. È una cosa questa fantastica, realmente fantastica, cioè assurdo. Immagina passare il covid, per esempio, senza Internet, senza mhmm, immagina senza Internet
Mh. È vero. Sì? Ecco, <chuckles> mamma mia, ci ci penso.
senza televisione. Perché anche la televisione è stata un'ottima invenzione, si è partiti da quello. Perché poi immagina, senza internet, senza televisione, senza nulla.
Mh-mh, sì.